À, thế à? Kiểu, ờ, trong lúc mà nghe nhạc mà mình đi đường ấy, nhiều khi là, ờ, tự nhiên nó phát lên cái bài mà mình yêu thích nó quá, xong rồi mình cố cố tình đi chậm lại, chậm lại một tí để, kiểu, mình chill theo cái bài hát đấy ấy. Đấy, kiểu như thế.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Mà đôi khi á, mình còn cảm thấy như là mình, à, là nhân vật trong MV nữa nha, cảm thấy như là mình là nhân vật ở trong <laughs> một cái ca nhạc, một cái, ơ, video ca nhạc nào đó. Mà tự nhiên mọi người bắt đầu ví dụ nhạc một cái bài nhạc thất tình nổi lên một cái là tự nhiên mình thấy những người xung quanh chạy xe máy, à, kiểu, trời ơi, sao mà nó buồn, xong rồi mình là một cái người mà đang được quay chậm vô là kiểu đây biểu cảm của nhân vật này như này, như này, trời ơi, cảm thấy rất là rất là lãng mạn luôn. Ừ, đôi khi mình sẽ hay, ưm, nhìn bản thân như vậy. <laughs>
<laughs> <laughs> Trời ơi! <laughs> Ừm, ừm, ừm, <laughs> lần đầu tớ thấy ai mà kiểu nghe nghe nhạc mà nhập vào cái nhân vật ở trong MV luôn ấy.
Ừm.
Kiểu, cũng hay mà, ờ, nói chung là cái âm nhạc nó điều khiển cảm xúc mình rất là nhiều, đúng không?
Ừm.
Ừm, ừm, đấy. Và, ờ ờ, bạn có một vài, ờm, bài hát nào mà gợi ý cho mình nếu mà trong lúc mình buồn mình buồn đi, thì bài hát nào mà bạn tâm đắc nhất lúc mà, ừm, bạn nghe lúc buồn ấy?
Ừm.